Alors, c'est un échec dans le sens où j'y ai vraiment cru, tu vois? j'é j'étais vraiment à à fond, heu, je voulais vraiment avoir une relation et j'ai pas vu, heu, si tu veux, j'ai pas vu le côté nocif, le côté toxique, heu, malgré, heu, les reproches de mes potes en me disant: «Mais tu es sérieux? Tu tu la rencontres, au bout de quelques semaines, heu, tu es plus avec nous, heu heu, tu tu la laisses te guider, et cetera, c'est pas normal, quoi». Donc ça m'a vraiment fait rendre compte que, heu, voilà.
Mmh mh. Ouais, d'accord, ouais, bien sûr. Mmh mh mh. Ouais, d'accord, c'est l'amour rend aveugle, quoi. <chuckles>
<chuckles> Ah, bah, alors là, tout à fait, c'est exactement ça! Et heu, au final, quelques mois après, elle a q elle est quand même revenue sur mon lieu de travail pour heu, voilà, pour me surveiller, et cetera, et cetera. Mais avec non, non non, ça a été un peu stressant, d'ailleurs. Je me souviens que, heu, au travail, heu, même mon chef m'avait dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, heu, ça tu as l'air moins dans ta bulle?» et je lui en avais discuté et donc du coup, heu, voilà, heu, c'est-à-dire qu'il avait m
Ah oui! Elle a pas lâché l'affaire, quoi. OK. Mmh mh. Ah ouais, heu, d'accord. Ça t'a un peu traumatisé, quand même, heu, cette expérience, heu, j'ai l'impression, hein?
Traumatisé, mais au moins ça m'a d ça m'a ça m'a vraiment, je pense, apporté énormément de choses sur ce que je veux faire, sur ce que je ne veux pas faire, sur ce que j'aime et sur ce que j'aime pas, voilà.
Mmh. D'accord. D'accord, bah, du coup quel est quel est ton bilan, à peu près, heu?
Alors, boîte de nuit, c'est fini, heu, ça rime en plus. Heu, <chuckles> je je ne cherche pas, heu, je ne cherche pas l'amour, heu, pour heu, pour x, y raison, enfin, je je ne force pas le destin.
OK. OK. Le destin, d'accord, ouais, très bien.
La famille, c'est super important dans le sens où, bah, en fait, heu, c'est pas, heu, à quelqu'un qui a qui vient d'arriver dans ta vie qui doit décider de tout, de qui tu vois, qui tu vois pas, heu, avec qui tu dois parler, qui tu dois supprimer, et cetera, parce que ça, c'est totalement nocif.
Mmh mh. D'accord. Mmh. Des la famille et les amis, alors du coup aussi.
Ouais! Les amis, bah, après, c'est moi, pour moi, tu as la famille et ensuite, les amis. Mais c'est c'est tout au tout aussi important. C'est juste que, quand même, la famille, ça reste un petit peu plus important. Et par la suite, quand même, une bonne nouvelle, c'est qu'après ça, sans me prendre la tête, heu heu, en discutant, enfin, vraiment le le hasard des choses, j'ai rencontré une, heu une, heu, une cette fois-ci une, heu, une femme, pas une, heu, fille complètement, heu, voilà, tyrannique et bébête, et je suis tombé, heu, donc du coup, j'ai eu le coup de foudre, voilà, sans f chercher, finalement
D'accord, OK. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh. Ah oui, cette fois il est arrivé, le coup de foudre. OK, très bien.
et je suis toujours avec elle, heu, bah, des années plus tard, et on s'est marié, et cetera.
Ah oui, d'accord, heu, carrément! C'est vraiment, là, le 2e coup pour le là, c'était la bonne, là, tu avais vraiment p fait un bilan complet, en fait, de ce que tu voulais pas du tout, heu, chez une femme, et heu, au hasard, tu as trouvé quelqu'un qui correspondait à tes critères, heu, du coup, heu, parfaitement, quoi.

Qu'est ce qui s'est passé alors?
Eh ben écoute, heu, je lui avais dit que je travaillais dans un centre commercial, heu, dans dans z dans, heu, le dans un rayon pêche et elle me dit: «Ah, trop bien, heu, bon écoute, si un jour j'ai heu, je passe», heu, voilà. Et moi, bêtement je lui dis: «Bahh écoute oui ça me dérange pas, vas y si tu veux dire "bonjour" aucun souci». Et là en fait
OK, ouais. Mmh. D'accord OK, c'était peut être pas une bonne idée à posteriori.
Non, non, non, non, non, avec du recul c'était pas du tout une bonne idée parce qu'en fait, heu, ce qui s'avérait, heu, être une bonne idée pour moi au début, de lui dire, heu: «Oui vas y tu peux venir» et bah en fait, elle s'amusait à m'espionner dans les rayons. Elle s'amusait à me prendre en photo, heu, dès qu'une cliente ouais ouais, dès que dès que je parlais avec une cliente qui voulait un renseignement hein, vieille, heu, enfin jeune, peu importe l'âge, heu, elle m'envoyait, heu, tout de suite après, heu: «Non mais c'est qui? Heu, qu'est-ce que tu fais? Tu tu te moques de moi?» ah oui, oui, oui, oui, elle était à ce niveau-là, heu, c'était, heu, c'était c'était vraiment un poison quoi. Vraiment je suis désolé de dire ça mais c'est c'est c'était ça quoi.
Oui. Ah bon? Non, elle te stalkait? Oh non. OK, ouais. Non mais s sérieusement? <laughs> Quel enfer. Mmh d'accord mais alors du coup qu'est ce qui s'est passé? Comment tu t'en es sorti de cette affaire-là, heu, au final?
Et bah au final, heu, ça c'est pas arrêté tout de suite parce qu'après elle a elle a tellement stalké qu'elle a réussi à trouver mon adresse. Elle est venue chez moi, heu, un jour, heu, je reviens de de ah oui, oui, un jour je reviens
Mmh. D'accord ouais. Ah non, ah oui, d'accord. Elle est venue jusqu'à chez toi sans invitation?
Exactement, exactement, bien évidemment. Et heu, elle avait demandé à un de mes collègues et un dem et elle s'était fait passer pour ma ma copine. Et étant donné que ce collègue-là, je lui avais dit que j'avais rencontré u une petite, heu, une fille sympa, et bah lui il lui avait donné mon adresse tu vois, heu, en en voulant bien faire.
<laughs> Mmh. Mais non et attends mais tu du coup tu communiquais encore avec elle à ce moment-là, heu, ça se passait comment? Parce que ce je sais pas, tu devais peut-être pas le prendre très bien quand même qu'elle te stalk dans les rayons quoi?